โอ้โฮ คิดถึง คิดถึงเสมอเลยค่ะ คือ เวลาที่เรา ทำอาหารนะคะ เราก็จะคิดถึงคุณยาย ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานก็ตามนะคะ คุณยาย เขาจะ พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบมาก ๆ เลย แล้วพอ เรามาอยู่ กับแม่ ใช่ไหมคะ พอแม่ทำอาหาร โอ้โฮ แม่นี่ยิ่งกว่ายายอีก แบบ ไม่ใช่ความเคี่ยมอะ แบบว่า คือ จริง ๆ อะ อย่างทำนม นมถั่วเหลืองที่บ้านจะทำแบบ ทานเอง ใช่ ไหมคะ? ใช่ค่ะ ถั่วเหลืองก็จะปลูกเอง คัดเมล็ดเอง อย่างเงี้ย ค่ะ ก็จะมีนาขับ ไม่มากหรอกค่ะ แต่ว่าเราอยากกิน อะไร เราก็จะปลูกไว้กิน อย่างเช่น งาขี้ม่อนอย่างเงี้ยนะคะ ถั่ว เหลือง ถั่วดำ ซึ่งคุณแม่เองเขาก็จะให้คนมาเช่าพื้นที่นาของเรา แล้วก็พอปลูกเสร็จ เขาก็จะมีผลผลิตมาให้เรา แล้วเขาไม่ต้องเสียเงินค่าจ้าง
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ เป็นยังไง? ยังไง? เล่า มาสิ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ทำเองเลยเหรอคะ? อ๋อ ว้าว อะฮะ ๆ อะฮะ อ๋อ ดีจัง อ้อ ดีจัง เลย สะดวก อ๋อ อืม แบ่งส่วนให้เหมือนค่าเช่าอย่างเงี้ยเหรอคะ? อ๋อ อือ อือ อือ
ใช่ ใช่ค่ะ อย่าง ข้าวเนี่ยก็จะ ได้กินข้าวหอมมะลิ หรือ
อืม อุ๊ย! พูดเสียแบบน่ากิน เออ แล้วนอกจากฝีมือของคุณยายเนี่ยค่ะ มีแบบว่าเมนูไหม แบบว่าเมนูอื่นไหมที่คุณแม่เคยทำตอนเด็ก ๆ แล้วแบบว่า เออ มันทำให้เราจำรสชาติ แล้วก็จำบรรยากาศได้เหมือนที่คุณยายทำอะค่ะ มีไหม? เมนูที่คุณแม่เคยทำ ให้ทาน อย่างเงี้ย อืม
ใช่ อือ โอ้โฮ จริง ๆ เนี่ยเป็นนมถั่วเหลืองเนี่ยค่ะ คือ รสชาติสมัยเนี้ยเรา หาทาน ได้ยากมาก ถึงแม้ ว่า เราเอง อืม จริง ๆ ไม่ยากค่ะ แต่ว่าต้อง เลย อย่าง เรารู้จักคน คนหนึ่งนะคะ ที่เขาพยายามที่จะทำนมถั่วเหลือง เพราะเราเคยมีไอเดียนมถั่วเหลืองเนี่ยแหละค่ะ แล้วเราไปอยู่ กรุง กรุงเทพนะคะ แล้วเรา ก็แบบ เอ๊ย พยายามหากินรสชาติแบบเนี้ย มันไม่ได้ มัน น้ำเต้าหู้ แล้ว มันมีกลิ่นของเต้าหู้ที่หมักแล้ว มันไม่ใช่ถั่วเหลืองที่ ที่เราเอามาเป็นถั่วสด ๆ ปีต่อปี แล้วเราเอามาแช่น้ำค้างคืน แล้วเราก็เอาไปปั่นอย่างเงี้ย
อ้อ นี้ใช่ไหม? มันทำยากไหมอะคะ? ช่วยแนะนำหน่อย สิ อือฮึ อะฮะ อะฮะ ค่ะ อา เออ อืม มันไม่เหมือนใช่ไหม? อ๋อ เหรอคะ? เหรอ? แล้วนมถั่วเหลืองที่ทำเองที่บ้าน นี่คือแบบรสชาติต่างจากแบรนด์ที่เขาขายข้างนอกเลยใช่ไหมคะ? มันแบบ เวลาทำเองกับที่เขาขายมัน มันต่างกันเลยใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ ต่างกันเยอะมาก ๆ เลยค่ะ คือ อย่างนม ถั่วเหลืองที่เราเคยไปทาน กัน ข้างนอกอะค่ะ เขาจะใช้ ส่วนมากนะคะที่เจอ เขาจะใช้เป็นเต้าหู้ เขาจะเรียกว่า น้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะ? ผสม ก็คือ เต้าหู้ คือต้องเป็นถั่วเหลืองแล้วเอาไปหมัก ซึ่งจะใช้ วิธี ในการหมักนานมาก กว่าเขาจะเอามาเป็นก้อน แล้วเขาก็เอามาต้ม แต่ว่า อย่างที่ บ้านทำอะค่ะ คือ ใช้ถั่วเหลืองที่เป็นเมล็ด เป็นถั่วเหลืองใหม่ ปี ต่อปีที่ไม่ค้างเก่า เป็นมอด อะไรอย่างงี้ ไม่มีเลยนะคะ แล้วเราจะได้ความสดใหม่ของมัน แล้วเวลาเรามาแช่น้ำเนี่ย เราไม่ต้องแช่นานหลายคืนด้วย คืนเดียวนะคะ เสร็จแล้ว ใช่ แต่ว่าเวลาแช่น้ำเราต้องล้างให้สะอาด แล้วก็อย่าใช้น้ำก๊อกนะคะ ต้องใช้น้ำที่สะอาดแช่
ต่างยังไง? เออ เออ อะฮะ เออ เออ ใช่ ใช่ อ๋อ อะฮะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ อือ อือ อา คืนเดียว อะฮะ อืม ค่ะ

ใช่แล้วค่ะ แบบนั้นมันไม่มีเลยค่ะ แล้วทีนี้เราก็เลยทำให้ย้อนนึกกลับไปว่า อืม เราโชคดีมาก ๆ เลยที่แบบว่า เฮ้ย ตอนที่เราเป็นเด็กจนถึงมัธยมจนถึงอายุ 18 เนี่ยค่ะ เราแบบ เฮ้ย กินรสชาติแบบออริจินัลที่ตายายอะค่ะ ทำให้กิน
อืม เออ อือฮึ อืม พูดเหมือน เหมือน ด ทำให้เราแบบได้ ได้กลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวกับ เอ่อ น้ำนมถั่วเหลืองไปด้วยเลยค่ะเนี่ย เออ หอม ไป ด้วยเลยอะ เออ
เออ <laughs> โอ๊ย! ทางนี้ก็หิวเลยค่ะ พูดเสร็จก็ หิวเลย อืม
เออ หิวเลย เออ แบบนี้เรา ถ้าหากว่า เราทำ ทะมำ ทำน้ำถั่วเหลืองเนี่ยนะคะ ทำเยอะ ๆ เลยไหม หรือว่าเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็น ได้ไหมคะ หรือว่าเราต้องกินเดี๋ยวนั้นเลยอะ ตอนสมัยนู้นอะค่ะ?
ค่ะ อืม จริง ๆ คือคุณยายเขาจะไม่เอา อยู่ได้สัก สองสาม วัน ก็ตกตะกอนรสชาติกับกลิ่นก็เปลี่ยนแล้วค่ะ เราก็เลยทำวันละแค่ หนึ่ง หม้อ อย่างเงี้ยค่ะ ทำ เย็นทำวันนี้ ใช่ไหมคะ กินถึงตอนเช้าก็หมดแล้ว แล้วก็ทำใหม่ คือคุณยายเขาเป็นคนที่แบบ ไม่ได้ เขาพยายามหาทำอะค่ะ เหมือน เหมือนว่า ไม่มีอะไรทำ อะไรอย่างเงี้ย เออ อายุ เจ็ดแปดสิบ อย่างเงี้ยค่ะ อายุ 80 กว่าแล้วอะ อื้อฮือ ก็ชอบทำแล้วก็ทำ ส่วนที่เราทำ ใช่ ใช่ค่ะ
อือฮึ อ้อ เหรอคะ อ้อ อืม อืม อืม อ๋อ <laughs> เออ ๆ ๆ เออ ต้องทำ อืม ก็ เออ ชอบทำแบบนี้ใช่ไหม? อืม อย่างงี้ต้องแบบสืบทอดแล้วนะคะ เผื่อไปให้ลูกหล่นหลานแบบได้ลองชิมด้วยไหมคะ แบบเนี้ย ต้อง ต้องทำให้แบบลูก ๆ ได้ ทานด้วยไหม? อะฮะ
อืม ค่ะ คือตั้งแต่ตอนเด็กเราก็ ใช่ค่ะ เราก็ได้เรียนรู้มาค่ะ จนถึงเราอายุ 18 จนถึง ม.6 ก่อนที่เราจะไปย้ายไปเรียนที่มหาลัยที่กรุงเทพ เราก็ได้หลายสูตรเหมือนกันนะคะ แต่ว่าบรรยากาศนี่สิคะ แบบว่ามันหาไม่ ได้ อืม
อืม อะฮะ ๆ อืม เนาะ มัน มันสร้างอีกไม่ได้ใช่ไหมคะ? บรรยากาศสิ่งที่เราจด จำได้เนาะ อา
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ก็พยายามอยู่นะคะ ว่าตอนนี้เราเริ่มมีเบบี๋เพิ่งจะ 1 ขวบนะคะ เราก็อยากจะลา เอาบรรยากาศนี้กลับมาโดยการที่แบบมีคุณแม่นะคะ คุณแม่ ก็คือตอนนี้เป็นคุณยายแล้ว ก็อยากจะให้มีบรรยากาศเนี้ยให้ลูก ของ เราได้ ได้รู้บรรยากาศบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เหมือนที่เราเคยได้สัมผัส อย่างเงี้ยค่ะ
อา อืม ๆ อืม ค่ะ อา เปลี่ยน เปลี่ยนสถานที่ อา อือฮึ